Arkada, anladım. Peki, şimdi, emm, bir şey daha sormak istiyorum. İşte, aile, iş, eee, sevgili, arkadaş gibi farklı ilişkiler için sınır koyma şekilleri nasıl değişiyor? Mesela aile ile ilgili paylaşımlarda, eee, nelere dikkat etmek lazım? Mesela bazı insanlar çocuklarının fotoğraflarını koyuyor, bazıları bir fotoğraf koyuyor, suratına, işte, gülücük, uuu, büyük bir gülücük. Yani, hani, ben senin çocuğunun orada suratını görsem, eee, ne olur, görmesem ne olur? Yani, hani, bir bakan bir kişi olarak, eee, burada neyi neyi, ııı, iii, senin için sınırlar nelerdir, sen nelere dikkat ediyorsun?
Tabii ki de. <chuckles> Çok iyi. Bu kök Yani bu Ben saygı duyuyorum. Iıı, yani bebeğini, yeni doğmuş bebeğine ya da bir yaşına girmemiş bebeğinin suratına gülücük koyan, ııı, insanlar var. Bunun sebebi olarak da şunu söyleyebilirim, şimdi biz Türk top
Peki neden bebeğini paylaşır?
biz Türk toplumunda nazara inanırız ve nazara, yani, ben inanmam da. Yani nazar, ııı, büyü, kötü göz, kem göz... Gerçekten, hani, o kötü enerjiye inanıyorum ben aslında ama yani bu tarz adlandırmalara değil. Eğer bir kötü enerjisi varsa, birinin kötü enerjisi varsa ve senin çocuğunu görüp kıskanıyorsa ya da kendi çocuğu olamıyorsa gibisinden. Hani burada, ııı, yanlış bir enerji gönderilebilir karşıya diye, hani, savunmasız oluyor, ya, daha çok bebekler, çocuklar genelde.
Hı hı. İnanılır. <chuckles> Evet. Evet, evet. Yo, anlıyorum dediğini de, bebeğini niye paylaşıyorsun? Yani, hani, o suratını kapattığında o kem göz gidiyor <chuckles>
Yani, hayatında yapıla yapabileceğin en güzel şeyi yapmışsın.
Ha, anladım. Peki.
Ya, yani, ay, ne pal parayla yapamazsın, şeyle yapamazsın, başka hiçbir şey ile yapamazsın. Yani, sen paha biçilmez bir şey yapıyorsun.
<chuckles> Tüp bebek var ya, parayla yapılabiliyor. <chuckles> Artık, yani, teknoloji gelişti.
<laughs> Bu kadar d bu kadar yapay olmayalım, lütfen. Yani
Peki sen bebeğini paylaşır mıydın?
Ben sosyal medyada çok, ııı, paylaşım yapardım da, artık, ııı, farkındalığım arttığı için ço farkındalığım arttığı için, öyle çok önemli günler olmadığı sürece ya da çok, ııı, şey demediğim sürece, "A, ben bunu paylaşmalıyım." demediğim sürece, paylaşmıyorum. Bö böyle kendimi hiç şaşırtmadığı hiçbir şeyi paylaşmıyorum.
Yapmıyorsun. Hıı. Anladım. Peki, o zaman biraz da şeye, eee, geçelim, eee, bu içerik üreticisi, işte, fenomen, influencer dendiği Eee, ama geçelim şimdi bunlar sosyal medyada <chuckles>
Geçelim. Geçmeyelim ya onlara. <laughs> Geçelim, geçelim. Şaka yapıyorum.
Ama şimdi, iii, şöyle düşün sosyal medya artık
Hayır, şeyden de bahsetmek istiyordum. Ay, sen şey dedin ya, "Aile, iş"
A! Tamam. Pardon, bekletiyorum sorumu o zaman.
Evet, aile, iş ve sevgili g gibisinden de b paylaştım
Tamam. Pardon, haklısın.
Yani, ben şunu şu şekilde, ııı, çözümledim